Olha, eu moro em Portugal, atualmente mas, né, antigamente morava no Brasil, e se sempre eu acho que sempre as tradições acompanharam bastante a as estações do ano, né. Eu até posso fazer uma introdução quando eu morava no Brasil, eu ficava louca pra chegar o friozinho lá pra pra chegar o o São João, né.
Hum. Aham. Uhum, é verdade. Aham. Ai, é, vamos falar da festa junina, sem dúvida. <laughs>
A festa junina, a festa junina, que tinha, eu eu lembro que, as primeiras memórias que eu tenho né, era aquelas festas da escola, então a minha mãe sempre me colocava com uma roupinha, né, porque tinha dança a gente fazia os ensaios, e e depois tinha a festança na escola, minha escola era bem grande, e não estava aberta só pra quem estudava lá, estava aberta pra cidade inteira.
Aham. Uhum. Sim. Ai que legal. Ai que legal. E era era uma escola mais tradicional assim da cidade tipo, era a única escola da cidade, alguma coisa assim ou não? Não, mas era grande a festa.
Uhum. Não, não, não era a única mas é, era era era a escola da cidade, é que os donos era a família mais tradicional da fa da cidade, isso é verdade. A fa família que tinha tradição política, a família que estava ali no poder, vamos dizer assim.
Ah entendi. Hum, entendi, então a festa ficava famosa, né. <laughs> A igreja
Famosa demais, todos os cantos, né, então, todo mundo ia pra essas festas então é uma é uma memória que eu tenho, né, de de uma festa ligada à estação porque era quando estava friozinho, que tinha, né, aquele eu lembro que tinha caldo verde, eu lembro que tinha maçã do amor, enfim.
Entendi. É verdade. Aham. Ai, tinha alguma coisa que você gostava mais assim da festa junina? O que que realmente você era comida? E tinha alguma comida? <laughs>
Olha, dessa dessa nessa escola, nem eu acho que nem tem muito a ver com festa junina, mas tinha um uma barraquinha de crepe. E tinha sabe aqueles crepezinhos que vêm no palitinho?
Ah, tá. Ah, é eu ia perguntar se era o crepe francês, que é aquela folhinha meio enrolada assim né, um, ou então um crepe de palitinho, no Brasil é sempre no palitinho né, a maior parte das vezes. <laughs>
Uhum. Sim. É tudo palitinho no Brasil, né, o espetinho, palitinho. E, e pronto eu tenho eu tenho essa memória assim.
Aham. É. E do que que era? E do mas do que que era esse? Era de queijo?
Olha, carne seca com catupiry. Amava, amava.
É, ah, olha só, que delícia, é bom mesmo. <laughs>
Nunca mais comia aqui em Portugal, muito difícil encontrar, né.
Não sei. <laughs>
Quase impossível na verdade. Mas pronto, aqui em Portugal atualmente, né, eu já moro aqui tem aí 6 anos, eh, mas me mudei pra cá mais nova então sempre acompanhei muito essas tradições. Agora com a hum.
Verdade. Aham. Uhum. Ah, mas, me me disseram que tem festa junina em Portugal só que ela é diferente, não é?